Und, ähm, vor meiner jetzigen Beziehung habe ich eigentlich gesagt, mindestens einmal im Jahr ein ein Urlaub in ein Land, wo ich noch nicht war, was jetzt 'n bisschen stagniert hat, weil wir 'ne Fernbeziehung führen, da ist das nicht so einfach.
,mhm. Hm. Mhm, und irgendwann, wenn wenn die Länder durch sind, äh, dann ist dann was machst du dann? <chuckles>
Ja, da fehlt mir aber natürlich noch noch noch ewig viel, ewig viel. Es gibt noch so viel zu seh
<chuckles> Äh, okay, dann dann hast du ja noch viel vor dir.
Ja, noch so viel zu sehen. Und ich meine, jedes Mal lernt man ja auch so 'n bisschen Neues dazu.
Ah, ist schön. Ja, ne, also a super. Klingt echt klasse. <chuckles>
<chuckles> Ja, es ist auch ist auch super spannend.
Äh, a also das hast du quasi dann, äh, das, was du mitbekommen hast, so vom Elternhaus, äh, setzt also, ähm, machst du grade so oder oder, ja es ist so, was dich so 'n bisschen beeinflusst hat jetzt auch im Erwachsenenalter, wo wo
Ja, ich denke, die Offenheit zum Reisen und das Kennenlernen von neuen Kulturen und, äh, ich meine, ich habe das jetzt bisschen erweitert, äh, als meine Eltern. Ähm, ich meine, mein Vater, der war mal in der DomRep und in Kenia, meine ich. Meine Mutter hat sich hauptsächlich genau, äh, meine Mutter hat sich, äh, hauptsächlich in Europa aufgehalten.
Hm. Dominikanische Republik oder wie? Ah, okay. So so Südsee ist das, oder? Ich wei weiß es nicht so wahrscheinlich so oder Karibik, okay. Ja.
Das ist, äh, Karibik, die DomRep. Mhm.